É, não é fácil, né. E eu acho que tem muitas coisas que acabam influenciando. Eu tomo vitaminas e tudo mais, porque eu operei, então eu tenho que tomar isso para o resto da vida. E eu ando sentindo mesmo que, eu tenho até uma consulta marcada, que essa questão também, das vitaminas, está afetando muito a a minha saúde, o meu desânimo, eu também estou com probleminha na tireoide, então isso aca tipo, aí eu engordei 3 quilos, então isso está também me afetando, e aí você acaba desanimando. E aí, eh, ganha um conforto, ali, comendo alguma besteirinha, então realmente, eu preciso mesmo focar e cuidar pra não desandar de vez.
Eu entendo, eu entendo. Pronto, pronto. Mas olha, sinceramente falando, né, é aquilo que eu disse desde o começo, você não deve também se culpar, né, e se forçar ou a ou muito menos se comparar a outras pessoas, né, então se alimente, né, do que você gosta, ainda mais que a gente está em uma época, né, do ano que é mais festiva, que tem umas comidinhas diferentes que só tem agora, né, então, se você tiver um panetone pra comer, não vai deixar de comer o panetone. Você não vai poder comer ele em julho, não vai poder comer ele em setembro, né, então
Uhum. Sim. É verdade. Não, ou eu deixo, né. E ainda fui ainda fiz mais o quê? Ainda fui na feira de Natal. Pra quê? Bom, tomar chocolate quente, com uma ginginha, comer uns churros. Então realmente
Sim, sim. Olha, mas de uma forma ou de outra, ir ou não, né, em uma feira de Natal, são essas atividades, como eu estou falando, do fim de ano, né, que eu acho que todo mundo
Uhum. Pelo menos voltei. A feira era grande. <laughs>
<laughs>
O cardio pelo menos ficou em dia.
Hu